ちょっと最近、ちょっと困ってることがあって聞いていただきたいんですけれども。あの、食事の時間がですね、なんでか分かんないけども、あの、この頃、あの、不規則になってしまいまして。ま、なんでかっていうか、ま、若干理由は分かってるんですけれども。
はい。 あ、はい。 あ、そうなんですね。
はい、あの、ちょっと、もしよろしければ、アドバイスも伺えれと思いますが。
ももちろんですよ。お話しください。
はい。ええと、先月も末までですね。ま、私、あの、家で、ええと、仕事をしてるんですけれども、あの、定期的な、あの、時間を拘束される仕事に、あの、就いてまして。なのではい。その時には、あの、ね、あの、ま、要するに9時間なり、そのぐらい拘束されるわけですから、もう、食事はとれるタイミングでとらないと駄目なわけじゃないですか。なので、割と朝食べ朝8時ぐらいに食べて、ええと、お昼ぐらいに食べてじゅうにじぐらいに食べて、で、ええと、夕方7時ぐらいに食べるっていうような感じで、こう、食事時間が割と固定されてたんですよ。
はい。 はい。 あ、そうなんですね。うん。 はい。 そうですね。うん。 はい。 はい。はい。 リズムがあったんですね、きちんと。うん。
そうなんです。でもそのお仕事がですね、ちょっと完了してしまったので。もうそっからすっかりだらけてしまってですね。あはい。朝はちょっと朝活とかやってるので、ちゃんと朝は8時ぐらいに食べるんですけども。
はい。 なるほど。 はい。 そうなんです、それは継続できてるんですね。
はい。はい。もう、そっからが、こう、例えば仕事にちょっと夢中になりすぎて、あ、しまった、2時だと思って、2時に食べるというっていうことをやって。で、そっからだらだらと、こう、YouTube とかうっかり見ちゃって。あ、しまった締め切りが、みたいな感じで、もっ回仕事に戻ってってことをやってると、あの、いつの間にか、こう、夜のくじぐらいになってて。あ、こっから夕飯食べるのか、作るのきついな、でも冷蔵庫の中にこれあるから食べないと、みたいな感じで作っちゃうと、夜10時ぐらいに、こう、ご飯を食べてですね、で、お風呂に入ってはい、でやると、翌朝のねそうそうそう、翌朝、体すっごい重いんですよね。
はい。 なるほど。はい、あ。 はい。え、そうなんですね。 はい。あ、なるほど。うん。 いや、大変ですよね。寝るときお腹いっぱいですもんね。 ああ、大変だと思います。体重くなるし、起きるの辛いですよね、お腹いっぱいで寝ると。うん。
そうなんですよ。あの、寝るのが大好きだから、こう、あの、眠ることは眠るんですけれども、なんか、朝起きた時になんかだるいな、でもな、朝ごはん食べなきゃ、朝活しなきゃな、とか思いながら起きて。うんうん。
はい。 ですよね。ありますよね。え、以前はどうだったんですか？その、定期的な仕事の時間が決まっているお仕事の前の時は、あの、あれですか。今のような不規則な状況だったんですか？
はい。 あ、いえいえ、その前はですね、あの、ちゃんと、あの、ま、荒技なんですけれども、あの、アラートを鳴らすという形で、こう、割とさんしょく決まった時間に食べてたんですね、はい。
はい。 はい。 なるほど。きちんと。ああ、なるほど。ええ、そうなんですか？それが出来たんですね。なのに、今回ちょっと、リズムを崩されたんですね。恐らくなんですか、その定期的な仕事のストレスとかもあるな、と思われますか？これでずっとはい。うんうん。
そうなんですよ。 そうなんですよ。 あ、そうですね。あの、その定期的な仕事をしている間は、ちょっと雑音が入っちゃいけなかったので。
あ、なるほど。
はい、だから、アラートとか全部解除したんですよ、あのうむ。
ああ、そうなんですね。そこで、しっかり、こう、仕事にコミットされてたんですね。
はい。 そうそうそう。ま、言い方は、あれですけれども、なんかもう、それさえそれに集中してたからこそ、あの、ま、食食事は取れる時に取らなきゃみたいな感じで、その時にはあのやってたので、決まった時間に、だから取ってたって言うのは結果論ですね、その仕事をやってた時には。だから、もっかいこう、あ、そうか、もっかい、こう、習慣をつけ直さなきゃならないんだけど、今、その何もアラートも何もないままやってる感じなので、あ、だから崩れてるのかなって、今気づきました。うーん。
はい。 はい。 なるほど、うーん。 はい、はい。なるほどね。ああ。そっか、それもあるかもしれないですね。アラートをしっかり、こう、戻すって言う作業もなんかね、ご自身の為になるのかもしれないですけど。どうですか？今の食生活で、ここが1番辛いなって言うのは、やっぱり夜食べた時の、夜夜ご飯の時間が遅いって言うところですか？うんうん。
はい。 そうなんです。夜の方が、なんか遅くなっててですね。どんどん、なんか、あの、ま、ひ昼間 YouTube とか見てる私が悪いんですけれども、あの、集中力がはい、戻ってくるのがやっぱり、こう、そんな事してると、夕方になってるので。で、はい、夕方から、こう、締め切りはい。
はい。 <laughs> そうなんですね。うんうん。 ああ、なるほど。食事のなんかはい。 アレルギーとか、ま、持病とか薬とかって服用もありますか？
あ、全くそういうのはないんです。もうはい、はい、好き嫌いもないですし。
あ、健康的な体なんですね。はい。うんうん。あ、じゃあ、もう素晴らしい。でもあれですか？先ほどおっしゃられた自炊をするっていうのすごく心がけてるんですか？
あ、もちろんです。あの、やっぱり、こう、今ね、あの、物価高で食費も上がってるので、あんまりね、外食とかお惣菜とかにも使えないので、あの、なるたけ自炊をしするようにはしてるんですけども、そ、こ、そうなんですよ。その自炊もくせ者で、あの、ね、野菜とか買って、あの、使い切らないといけないじゃないですか。
はい。 はい。 なるほど。 はい。 そうですよね。うん。
だから、ああっと今までは多分夜遅くになった時にやって、こう、食べずに寝るっていう風な手段を取ってたんですね。あの、はい、あの、体にやっぱり10時ぐらいに食べると太るし、体にもあんまり良くないし、朝ね、お腹空いてがっつり食べればいいやっていう風にしてたと思うんですけれども、あの、今はもう、なんか、もう、冷蔵庫にある食ぜい食材がもうもったいなくて、ただって、ね、もう、高いお金を出して買ったものじゃないですか。今もう全部のものが値上がりしてるので、はい。だからもうもったいない精神がすごく発揮されちゃって、だから多分10時になっても料理して食べるっていう風になっちゃってるのかもしれないです。
ああ、そうなんですか？うーん。 はい。 ありますよね。うーん。 ああ、そうなんですね。 そうですね、自分でもね。 はい。 ああ、そうなんですね。やっぱそれもありますし、こう、自炊されるってすごくいいことだと思うんですよ。で、ね、さんしょく。ではあれですか、ま、お昼の時間はどうですか今？結構不規則になるんですか？お昼も。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
そうなんですね。お昼もちょっと、あの午前中、あの仕事して集中してると、あっという間にこう2時とかになっちゃってるので、うーん。
うーん。 はい。 ああ、なるほど。ま、その時点でちょっと食べられるんですか？「あ、食べなきゃ」って思って。うんうんうん。
そうですね。あ、そうなんです。割と朝しっかり食べてる分、そんなにお腹は空いてない感じなんですが、やっぱりこう、あの食べとかないと夜まで持たないので、うん。
はい。 ああ、そうですよね。やっぱにじでも、ま、12時が2時になると、やっぱり夜ね、お腹空くタイミングがやっぱりそれだけもう遅れるじゃないですか。
そうですね。
うーん、それもあるのかもしれないですね。なんか以前はしっかりとアラームを設定して、定期的な時間に食べれたっていうところがすごくなんか体調管理とかにもうまく働いたのかもしれませんね。
ああ、はい。 そうですね。やっぱりかアラームか、でもね、今今なんかアラームになっても、なんかスルーしそうで嫌なんだよな。なんでだろう、はい。
うーん。 ああ、なるほど。以前のあのなんだか、生活習慣にはなかなか戻れないんですね、状況的に。うーん。まあ、そこもすごく大変かなと思うんですけど、もうなんかお話聞いてたらすごく自炊をされるイメージがあるし、されてると思うんですけど、作り置きっていうのはされないんですか？
はい。そうですね、はーい。 はい。はい。 あ、あの一人暮らしなんで作り置きするほどでもないかなと思って。こう、なんか、あるものそうそう、そうです。もう、いもう炒めるとか煮るとかですね、はい。<laughs>
なるほど。やっぱりその場でパパッと作っちゃうんですね。うんうん。ただ ああ、なるほど。ただ夜9時ぐらいからね、こう、作るのと、食べるまでどれぐらいですか？1時間ぐらいかかります？
あ、そ、かかりますね。夜だと何でしょう、疲れてるのと、それから遅いので、多分手順も、あの、とろくなってる感じ。あ、そうそう。
はい。 ですよね。ああ、ちょっと、こう、集中力に。ああ、なるほどね。そうですね。で、睡眠時間ていうんですか、だいたい何時ぐらいに、おこうお布団に入れるとか、寝られるんですか？
あ、もう、あの、朝6時から朝活なので、じゅうにじぐらいには入ってますね。だからはい。
はい。ああ、む、なるほど。じゃ、じゅうじに食べるともう、あれですね、すぐ寝ないといけないですもんね。
そうなんです。あの、私の取柄ではすぐ寝れる寝れることなんですけど、それでもやっぱり胃は重いので、うん。
あ、なるほどね。いや、仕方ないっすよね、そこは、こう、ん、なんかね、一般的には右を向いなんか、左を向いたら胃が胃からね、こう、何て言うんすか、すごく、あの、代謝がはい、あの、胃の胃の向きっていうんですか、すごく、こう、消化にいい向きっていうのは左向きらしいんですけど。やっぱ、そうしちぇもお腹いっぱいだとね、大変ですもんね。うーん。左を下です。はい。そう一般的に言われてます。あ、そうなんですか。そうなるとね、ちょっと胃液が逆流しちゃうとかっていう話もあるので、本当ね、どうしようもない時は左に下にして寝ると、なんかね、翌日、その、なんてまんくぷく感が少し、こう、だんわされているっていうのは一般的に言われてますよ。
あ、向きってあるんですか？ あ。 あ、そうなんですか。左を下？にすあ、そうなんだ。あ、やばい。私逆に寝てるかも。<laughs> ああ。 あ、そうなんですね。じゃ、まあちょっとどうしようもない時はそれを試すとして、うーん。
はい。 ですね。やっぱ3時間前っていうんですかね、こう食事が、ね、寝る3時間前、9時にはこう料理を作るられる頃に、ま、その頃には食べ始めるっていうのが理想ですね。
ああ、やっぱりね。 そうですよね。あんまりちょっとやりたくないんですけど、あのなんですかね、体重もじゃもう徐々に徐々に増えてくんですよ。もうなんかジョーズのコールみたいにだんだん近づいてくるみたいな <giggles> あの、もうなんか増えてくる。
うーん。 ああ、そうなんですか。 なるほど。やっぱりね、こう、コントロールできないところもあるじゃないですか。うん、そういったところっていうのは、やっぱりやっぱり、あの一般的に言われてるのは、こう食べたら食べて寝たら豚になるっていうような諺がある諺だったんですか、お話もあるぐらいなので、やっぱりね、こう吸収とかも変わっちゃって寝にくいし、ま、胃腸とかにも負担がかかるみたいなんですよね。
はい。 や、ありますよね。 ああ、それは避けてえなあ。
はい、ま、それから健康っていうのもこう影響があると思うので、できれば寝る3時間前にはこう、ね、食事を完了できるっていうような、最後もう何て言うんですか1日3回アラームかけてたんだったら、それを1回にして夜だけきちんとこう、ね、対応できるように設定するっていうとか、そういった取り組みとかするとうまくいきそうですね。
あ、そうですね。あ、ちょっとじゃあ夜夜だけでも、あの「ここで食べないと豚になるよ」みたいな感じで、こう、なんかなな何時ぐらいがいいですかね、7時ぐらいにこうアラートかけて、で、あのね、あの1回でやむんじゃなくてもう2回3回やるようにして、もう嫌でもそこでこうご飯を食べてから、あの仕事の続きをするなりなんなりするようにしないと、ちょっとまずそうですね。うーん。ううん。
うん。 はい。 あ、ベストですね。うん。 そうですよね。うん。 そうですね、そうすることによって、ご自身の健康の管理っていうのが、もう少し容易になると思うので、いいと思います。あとお話聞いてると、ま、お昼のユーチューブの時間であったり、そういった時間があるので、それをね、夜に持ってくるっていうのも一つなのかもしれないです。
そうですね。 あ、そうですね、ちょっと本当に見ちゃうと、あの、あね、ユーチューブって結構こう連続でこうあのおすすめが出てくるじゃないですか。あれをこうぼっと見ちゃうので、あんまり良くないなとは思ってたんですけど。
はい。 そうですよね。うんうん。いや、すがずね。こう、難しいかもしれませんが、ちょっとね、調理前であったり、調理しながらちょっと見ながらね、音声を聴きながらやるっていうのも かもしれませんし、なんかね、その時間をこうね、あの後ろに持ってきて、こう食事の時間を早くするっていう取り組みが、なんかご自身には今すごく有効に働きそうなイメージがあります。
ああ。 そうですね。ちょっとあんまりやりたくない仕事だからね、ユーチューブ、ダラダラ観てんのかなと思ってましたけど。うーん。<laughs> でもそれでね、私の食生活のね、あのが不規則になって、ね、体重も増えてきちゃったら、本末転倒ですもんね。うーん。
はい。 あ、それはあると思うんですよ。やっぱり のお仕事も含めて。 本当、本末転倒だと思うんですよ。せっかくね、今までね、しっかりとこう自炊して体調管理されているのに、そこでねこうね、あの夜寝る前に食べることで体調に影響しちゃうともったいないので、ぜひ、もう３時間前に食べるような癖っていうのを一度こうつけれるように、なんか色々、さっき言ったように挑戦してみて下さい。
そうですね、ちょっと今日からちょっとしつこくアラーム鳴らすようにして、もう絶対夕食はこの時間に食べるようにしてっていうような感じで、夕食はちょっとね、あの、癖つけておけば、あとは多分昼食はなんあの、ももう1回試すのも何とかなりそうな感じはするかな？すると思うので。はい。
うん。 はい。 間違いないと思います。そういったことを試してこう、以前の食生活であったりアラーム生活に戻れるように、ちょっと注力してみてください。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
はい。 いいえ、お話し頂きありがとうございました。少し時間かかるかも知れませんが、こう粘り強く挑戦してみて下さい。で、健康的な身体になって下さい。
はい。 はい、頑張ってみます。ありがとうございました。失礼します。
はい。